कुछ स सालों पहले मैंने अपने लिए एक लक्ष्य बनाया था और अम, उस बात को शायद 1 साल हो गया है और मैं इसीलिए इतनी हताश हुई हूँ कि आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1 साल तक भी मैंने अपने लक्ष्य के प्रति कोई भी काम नहीं किया है और मुझे कहीं न कहीं काफ़ी पछतावा हो रहा है कि मैं उसको शुरू भी नहीं कर पा रही हूँ।
उ, जी। देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ। होता है ऐसा कभी-कभी कि इंसान ना थोड़े उलझन में पड़ जाता है कि इसे क्या करना है, कैसे करना है। आप परेशान ना होइए, आपकी ये जो समस्या हैं, ये बहुत ही सामान्य-सी समस्या हैं और लगभग सभी को होती हैं। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आखिर अ, ये जो अ, लक्ष्य आप तय नहीं कर पा रही हैं ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? क्या आप पढ़ाई के बारे में बात कर रही हैं? अपने करियर को लेकर थोड़ी चिंतित हैं या फ़िर स्वास्थ्य के प्रति अ, थोड़ी चिंताजनक स्थिति है आपकी?
ओ जी। जी। जी नहीं अम ये पढ़ाई के बारे में है और मैंने अ, मुझे अ, आपसे ये साझा करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने ये लक्ष्य लिया था, पिछले साल कि मैं संस्कृत सीखूँगी और मेरा लक्ष्य है कि मुझे संस्कृत सीखना है। लेक़िन अम पता नहीं क्यों अ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वक़्त नहीं है अम या उम, मुझे कारण नहीं पता चल रहा लेक़िन मैं मैंने शुरू तक नहीं किया उसको और कहीं न कहीं पिछले हफ्ते ही मुझे यारी यारों-दोस्तों में कहीं हम मिले थे तो किसी ने बहुत बुरा ताना कसा और वो ताना मुझे बहुत ज़्यादा दुःख गया है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ और किसी से मदद माँगूँ इसके बारे में।
देखिए मैं समझ सकती हूँ। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समझ नहीं आता है कि हम किससे बातें च करें। लेक़िन देखिए ये तो अच्छी बात है कि आपने अपनी परेशानी को समझा। ये बताइए कि जैसे कि आपने अ, सोचा कि आप किसी से अपनी बातें साझा करें तो आपने इसकी कोशिश कहाँ से करनी शुरू की? किससे बातचीत करी थी आपने और किससे आपको समर्थन मिला और किससे बात करने में आपको उलझन हुई?
जी। अम देखिए समर्थन मुझे ज़्यादातर म मेरे पति से मिला और मेरे घर वालों से मिला। लेक़िन उलझन मुझे भी उल मुझे लगता है कि मेरी उलझन मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ और कभी-कभी लोग, जैसे संस्कृत सीखना एक आम लक्ष्य नहीं है। अ, जब मैं लोगों को या मैं अपने दोस्तों से ये बात करती हूँ तो अ, वो एक मुझे विडंबना में डाल देते हैं कि बोलते हैं, "संस्कृत भी कोई सीखने की चीज़ है? अम, अगर आपका वक़्त अम, आपको कहीं डालना ही है तो कहीं ऐसी जगह डालिए जहाँ पे, आप थोड़ी आर्थिक स्थिति अ, सुधार पाएँ। संस्कृत सीख के क्या होने वाला है?" तो कहीं न कहीं वो या फिर अम, वक़्त की कमी, या थकान या अ, रोज़मर्रा की जिंदगी में मैं कहीं फँस जाती हूँ या फिर फँस गई, जिसकी वजह से 1 साल बीत गया और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हाय राम! मैंने तो शुरू भी नहीं किया और वो ताना कहीं न कहीं आज भी थप्पड़ की तरह मेरे गाल पे पड़ रहा है, क्योंकि वह ताना कुछ ऐसा था कि 1 साल बीत गया, अब दूसरा साल भी बीतने वाला है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आगे भी क्या होगा?
उ जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आपकी उस वक़्त परिस्थिति क्या रही होगी और आप क्या महसूस कर रही होंगी। हो जाता है ऐसा कभी-कभी। आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हों। हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, उससे हम कितना भी सोच लें कि असर नहीं होगा लेकिन कहीं न कहीं बातें हमें थोड़ी दुखी तो कर ही जाती हैं, आप परेशान ना होइए, इसका दबाव मत लीजिए इतना। आप मुझे ये बताइए कि आपको अ, संस्कृत सीखने के लिए आपके पास संसाधन क्या-क्या हैं? और कितना अ, समय है आपके पास? क्या ने लक्ष्य लेकर चल रही हैं आप? और किस तरह की परेशानियाँ आती हैं आपको?
जी। उ मेरे पास संस्कृत सीखने के लिए साधन कई हैं अ, मेरे पास वक़्त की अम्म, अगर मैं देखूँ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक़्त की कमी तो नहीं हैं अ, लेकिन जो वक़्त मिलता है उस वक़्त पे मैं फिर सोचती हूँ कि आराम करना है साधन देखिए हैं, वेबसाइटस हैं, जहाँ पे मैं अ, मुफ्त का सीख सकती हूँ, ऐसे वेबसाइटस भी हैं जो मुझे पैसे देके सिखा सकते हैं मैंने ये भी सोचा था कि मैं संस्कृत विद्यालय ऑनलाइन संस्कृत विद्यालय या ऑफलाइन संस्कृत विद्यालय भी, अम, अम, उसका कोर्स भी ले लूँ। लेकिन अ, वो सब मैंने किया नहीं, क्योंकि जब आराम करने का वक़्त मिलता तो मैं इतनी थकी हुई होती कि मुझे लगता है कि अब नहीं, अब अब नहीं हो पाएगा संस्कृत। फिर मैंने संस्कृत के छोटे-छोटे अम, अध्याय भी लिए अ, स्वाध्याय भी किया संस्कृत का। पर मुझे कहीं न कहीं वो इतना मुश्किल लगा कि कहीं डर बैठ गया म मेरे दिमाग में कि क्या ये होगा मुझसे? अ, क्योंकि संस्कृत कोई भी भाषा आप सीखते हो, बोलते हो तो किसी के साथ बोलना ज़रूरी है। तो सिर्फ़ ऑनलाइन करके मुझे क्या पूरी सफलता मिलेगी? तो ये सारे संशय मेरे अ, दिल में और मन में आए।
उ समझ सकती हूँ, होता है कभी-कभी। आप इसको लेकर इतनी परेशान मत होइए। मैं समझ रही हूँ कि कहना आसान है लेक़िन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपको संस्कृत सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है। क्या आपको अस्पष्टता है कि मैं करूँ ना करूँ? क्यों आपको अपना लक्ष्य तय करने में इतनी उलझन हो रही है कि आप शुरू ही नहीं कर पा रही हैं और अगर हाँ तो किस बात का डर लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके अंदर थोड़ी आलस्य वाली प्रकृति हो, इस वजह से आप ना कर पाती हैं?
जी बिल्कुल, हुँ। उम्म, हो सकता है अ, हो सकता है कि आलस्य वाली प्रकृति है और आई भी है। और अम इसके चलते मैं अपने आप को अ, कहीं आश्वासन दे रही हूँ कि मेरा डर है जिसकी वजह से मैं संस्कृत नहीं कर पा रही हूँ। अ, क्योंकि डर तो है ही क्योंकि आपने देखे होंगे अ, संस्कृत के शब्द और मुझे ऐसा लगता है कभी बड़े-बड़े शब्द आ गए और कहीं एग्ज़ाम विक्ज़ाम आ गया। अगर परीक्षा में मैं अ, नहीं पास हो पाई। अ, तो कितनी जो चीज़ हुई ही नहीं है उस चीज़ों के बारे में सोच के मुझे डर लगता है। लेक़िन मैं आपसे सहमत हूँ। शायद मैंने अपने आलस को ही डर का नाम दे दिया होगा। हो सकता है।
जी। जी, बिल्कुल, देखिए, कब कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे साथ उलझन क्या है। तो ये बताइए कि आपने कभी कोशिश नहीं की कि आपको ये जो परेशानी होती है। आप ख़ुद इसको रिकॉग्नाइज़ करें आप इससे थोड़े से अ, छुटकारा पाने की आपने कोशिश नहीं की कि आप इससे निकलें। और अगर आप निकलने की कोशिश की थी तो आपका किसी ने साथ दिया था? और कैसे आप निकलीं और नहीं निकल पाईं, क्या आपको मुश्किलें आई थी?
जी। मैंने कोशिश पूरी तरह नहीं की थी लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने अ, कुछ फ्री अम अ, कक्षा किए थे संस्कृत के। और मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे फ़िर तभी संशय हुआ कि लोग कहीं सही तो नहीं बोल रहे हैं कि संस्कृत पढ़ के क्या होगा और संस्कृत पढ़ के मैं बात किससे करूँगी। संस्कृत तभी आपका स्पष्ट होता है जब आप बात करेंगी किससे लिखना, पढ़ना, बोलना एक भाषा के तीनों पहलू होते हैं। पर मेरे पास ना लिखना, पढ़ना तो मैं कर लूँ, बोलूँगी किसके साथ कोई है ही नहीं और इसीलिए मुझे एक ऐसे संस्थान जाना होगा। जहाँ पे संस्कृत की भाषा बोली जाती है, जहाँ पे अम अ, मिलके यार दोस्त संस्कृत में बात करें। तो मैंने तभी बंद कर दिया क्योंकि मैं एक संस्थान नहीं जा सकती। मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं वो संस्थान जाऊँ क्योंकि वो संस्थान काफ़ी दूर है मेरे घर से।
बिल्कुल। जी।
तो कहीं न कहीं उसकी वजह से भी रह गया लेकिन मैं काफ़ी अम दृढ़ निश्चय किया है मैंने इस बार कि मुझे शुरू करना है। बस मुझे अम थोड़ी-सी क्या बोलते हैं, थोड़ी-सी स अ, समर्थन, सहानुभूति और थोड़ी सी चिंगारी चाहिए इस इंजन को दौड़ने के लिए।
जी, ज़रूर मैं समझ रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी कोई बात को लेके चिंतित ना होइए। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकती हैं। देखिए अ, आप ना बहुत ज़्यादा तनाव ना लें इस बात का कि आपको ये भाषा नहीं आती है या फ़िर आप अ, शुरू करने में ही डर जाएँ। आप अपने लक्ष्य को बहुत छोटा और स्पष्ट रखें कि हाँ छो थोड़े-थोड़े अ अ, पोर्शन में करके ना आप इसे खत्म करेंगी। जब आप लक्ष्य अपने छोटे रखती हैं ना तो जब आप उसे पा लेती हैं तो आपको खुद अंदर से आत्मविश्वास आता है। तो अगर आप क छोटे-छोटे कदमों में इसे बाँट कर पढ़ती हैं ना तो कहीं न कहीं आपको लगता भी है, अंदर से महसूस होता है कि हाँ, आप इस योग्य हैं कि आप इसे सीख पाएँ। तो देखिए, अपने मन की सकारात्मक ऊर्जा ब बहुत ज़रूरी होती है। जिसके अंदर होती है ना, वो कोई भी लक्ष्य हो, उसे मुश्किल नहीं लगता है लेकिन हाँ अगर आप पहले ही नकारात्मकता में फँस जाएँगी तो आपको किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी अ, मुश्किल तो आएगी ही। तो आप ना अ, तो रोज़ाना छोटी-छोटी आदतें बनाकर शुरू करें। आप छोटे-छोटे काम करें, जैसे आपने कहा कि आपने पहले फ्री कोर्सेज़ लिया तो ये तो बड़ी ही अच्छी चीज है कि आपने शुरुआत की। तो आप देखिए बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप वहाँ कुछ भी खोजें, आपको कुछ भी मिल सकता है। आप गूगल से अ, से कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास, चैटजीपीटी का बढ़िया इस्तेमाल कर सकती हैं आप किसी भी भाषा को सीखने में। और यूट्यूब तो देखिए है ही बहुत सारे अ, चैनल्स ऐसे हैं जिस पे बताया जाता है कि कैसे किसी भी भाषा में बेसिक से आप सीख सकती हैं। और फ्री भी होते हैं। इसमें देखिए पैसे भी नहीं लग रहे हैं, अगर आपको ऐसी भी कोई समस्या है कि बजट नहीं है, बे भी कोई समस्या नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इनका फ़ायदा लें। पहले तो देखिए आप ना एक बहुत ही सरल योजना बनाएँ, अपनी एक समय-सारिणी बनाएँ और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी कहीं कुछ भी शुरू कर दें। तो ऐसे में जब आप अ, धीरे-धीरे अ, व्यवहारिक रूप से अ, शुरुआत करेंगी, तो आपके अंदर का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। धी धीरे-धीरे जब आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी ना तो कभी भी किसी से मदद माँगने में हिचक भी नहीं होगी। कभी-कभी ना लगता है कि सिर्फ हमें ही नहीं आ रहा है तो ये वाली चीज़ आप अपने अंदर से निकाल दें। फ़िर बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएँगी।
जी। अच्छा।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
जी, मुझे ख़ुशी है कि आपको मेरी बातें समझ में आईं। अगर आगे भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे याद करें, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ।